जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा कि काफ़ी मर्तबा मैंने ये भी देखा है ना कि साफ़-सफ़ाई हमारे मूड पे भी असर करता है, जैसे कि अगर हम कोई अच्छे मूड पे हैं और हम कोई ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे साफ़-सफ़ाई नहीं है, तो हमारे मूड को क्या करता है, वो खराब कर देता है। किसी चीज़ का मन नहीं करता, कहीं पे आने-जाने का मन करता नहीं है क्योंकि वो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है ना कि हम जैसे कि अभी बाहर जाएँगे, कहीं भी जाएँगे, तो हमें वो गंदगी का सामना करना पड़ेगा। कभी-कभार क्या होता है ना मेरे जैसे कि एरिया में काफ़ी बार वाकया हुआ है जहाँ पे मैं रहा रहा हूँ, जो सफ़ाई कर्मचारी है, वो कभी-कभी आने में लेट कर देते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो क्या होता है ना पूरी गंदगी जम जाती है, तो आने-जाने का फिर उसी में बारिश होना शुरू हो जाता है, तो बारिश होने के बाद, जो कूड़ा वग़ैरह जो रखा होता है ना, वो पानी वग़ैरह के साथ में निकल जाता है, पूरा भसता है पानी में, तो क्या होता है इसके कारण हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, बाहर निकलने का मन करता नहीं है, मूड खराब हो जाता है। क्योंकि क्या होता है अगर हम वहाँ निकलेंगे, बारिश का पानी जमा होता है वहाँ पे, फिर उसके ऊपर से भी गंदा कूड़ा वग़ैरह है वो मिल जाने के बाद ना पूरा गा पानी गंदा हो जाता है, तो ये हमारे सेहत के लिए सही नहीं है और इससे हमारा जैसे कि गंदा पानी पैर में लगेगा, तो हमें नहाना पड़ेगा, तो गंदगी होगी, तो इसके कारण क्या होता है ना कभी-कभार मूड जो है हमारा चिड़चिड़ा हो जाता है, है कि नहीं?
जी। जी। जी। जी, जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। बाप हुँ। जी। जी। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल जैसे आपने बताया है कि ऐसा चीज़ें हम लोगों के साथ भी कभी-कदा होती हैं अ, मगर हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ ये सब चीज़ें हम लोगों को दिखती हैं, तो हम लोग तुरंत नगरपालिका को फ़ोन कर देते हैं कि आप आइए और इनको सफ़ाई करवाइए, वैसे तो मैंने देखा है कि जैसे बारिश के मौसम आने वाले होते हैं, उससे पहले हम लोगों के मेरे शहर में खास तौर पर मैं देखता हूँ कि सारी नालियाँ जो हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको वो सफ़ाई करने न लग जाते हैं कि अ, जब बारिश हो या कुछ भी हो, तो ऐसी कोई गंदगी या ऐसी कुछ चीज़ें आए ना, मगर अ, मैंने ये भी देखा है कि देखिए वो लोग सफ़ाई बेचारे वो भी इंसान हैं, सफ़ाई करके ही जाते हैं और हो सकता हो कि 2 ही दिन बाद बारिश हो और वो नाली जो है, वो फिर से जाम हो जाए और जब वो आते हैं, उनको फिर बुलाया जाता है, वो उस चीज़ को खोल के देखते हैं, तो वहाँ पर फिर गंदगी दिखती है, तब उनको थोड़े दिनों बाद समझ में आता है और लोग भी बताते हैं, कि ये जो गंदगी है ये यहीं पर रह रहे लोगों ने ही करी है।
जी। हाँ। जी, जी। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ब हाँ। जी, जी। हाँ। जी। जी। साफ़ हो जाती है। अच्छा, अच्छा। जी। जी, जी। जी। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर से भर जाए। जी, जी। जी, जी। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वही
तो

अब आप उसमें बताइए बिच हाँ, अब उसमें वो बेचारे करें तो करें क्या?
के अरे, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, उनका वही काम है कि साफ करके वो चले आते हैं, लेकिन क्या होता है ना जो हम अ, आसपास में जो लोग होते हैं, वो साफ-सफाई रखना ही नहीं चाहते, जैसे कि मान लीजिए, अगर आप घर पे कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं ना वो कूड़ा जो होता है वो नाली वगैरह में जो है वो भसा देते हैं, पानी मार के, तो क्या होता है ना वो जो कूड़ा आप फेंक जो रहे हैं वो जैसे कि ड जाकर वो ड्रेन वगैरह में जाम हो जाता है। और जाम होने के बाद पाइप में क्या होता है कि जैसे कि बारिश वगैरह होने के बाद वही प पानी जो है, वो उसको क्या होता है ना वो पास होने का वो जगह नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से गंदा पानी जो है वो वापस आ जाता है, कहीं न कहीं इसका कारण हम खुद ही हैं। जैसे कि हमारे जी, जी, आसपास जो लोग रहते हैं वो सा साफ-सफाई रखना ही नहीं चाहते। मतलब क्या इंसान का आज के टाइम में सोच हो गया है ना कि हम जो घर पे रह रहे है, बस वो घर साफ होना चाहिए, बाकी बाहर लोग आ रहे, जा रहे कभी-कभार क्या होता है आपने ऐसा, देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा आपने कि आप जा रहे हैं कभी किसी ने ऊपर से कुछ कूड़ा फेंक दिया, आपके बदन पे गिर गया। कभी कुछ खाके फेंक दिया जी, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है? ये बिल्कुल सही नहीं है कि हमारा फर्ज बनता है, कि हम अगर अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हैं तो रख रहे हैं तो गंदगी बाहर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें उस रास्ते से आना-जाना भी है और उससे हम हमारे शहर की और हमारे एरिया की बदनामी होगी, फिर बाहर के लोग आएँगे वो क्या बोलेंगे कि घर आपका इतना अच्छा है, एरिया में ऐसा क्यों? मतलब लोग यहाँ के अच्छे नहीं होंगे, है कि नहीं? इसपे आपका क्या कहना है?
जी। हाँ। जी। बिल्कुल। हम्म। हम खुद ही होते हैं। बिल्कुल। हाँ। जी। <laughs> सही बात। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल।

तो वो धीरे-धीरे चल के आगे ही ही हमें लोगों को उस जो चीज होगी वो दिक्कत देगी।
जी। जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे गंदगी करने से क्या होगा ना बीमारियों का ये घर भी होता है। जैसे कि अगर अब जहाँ आप आसपास रह रहे हैं, वहाँ अगर ज़्यादा गंदगी होगी, अगर आप गंदगी करेंगे, तो गंदगी होने के बाद वहाँ पर मच्छर होते हैं, पानी वगैरह जमा होते हैं, जैसे गंदा पानी अगर कचरा से निकल रहा है तो वो जमा हो जाता है, उससे क्या होती है, गंदगी से वो मच्छर हो जाते हैं और वही मच्छर अगर आपको आकर काटते हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया ये सब भी तरह-तरह की बीमारी होती है। ये सब बीमारी जानलेवा भी होती है अगर सही से इलाज नहीं कराया गया, तो वो जानलेवा बीमारी होती है, इंसान का इससे मृत्यु भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि आप अपना घर को साफ-सुथरा रख रहें है ना, तो हमारी कर्तव्य बनता है कि आसपास के माहौल को भी हम साफ-सुथरा रखें और दूसरों को भी ये बोले कि आप जो, ये गंदगी कर रहे है ये अच्छी बात नहीं है, हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए और मेरे हिसाब से ये सरकार की तरफ से स्कूल में भी ये प्रबंध करना चाहिए कि अच्छे से जो प्रैक्टिकल और बच्चों को सिखाया और पढ़ाया भी जाना चाहिए कि आसपास हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए और माँ-बाप का ये फ़र्ज बनता है कि जैसे कि बच्चे क्या करते हैं ना चॉकलेट वगैरह कुछ भी खाते हैं, फेंक देते हैं वो, कहीं फेंक देते हैं ये सब नहीं करना चाहिए, माँ-बाप को भी शिक्षा देनी चाहिए, है कि नहीं? आपको इसमें क्या कहना चाहिए?
बिल्कुल। जी। हाँ। हुँ। जी। हाँ। बहुत ज़्यादा। जी। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। जी।